Ну, как учились? Потребляли информацию из учебников, писаний, практиковали это всё, делали, опыты ставили, если это что-то техническое.
Это понятно понятно. Ну. Просто именно вот, как бы, сам этот процесс. То есть они тоже там м, делали перерывы пятиминутные, включали музыку, когда там граммофон появился? Или всё-таки, э, какие-то другие способы испытывали? Ты вот этим вопросом интересовалась?
А. Нет, не интересовалась, но я не думаю, что у них были, прям, именно способы для этого. Я предполагаю, что, ну, либо они были, но не такие, как сейчас, у многих людей, потому что всё-таки, мне кажется, м, а, ускорение развития нашего общества, оно повлияло на то, как и наш мозг работает и на, в целом, у многих людей в последнее время наблюдается вот это снижение фокусировки. Поэтому я думаю, тоже влияют вот эти способы, которые сейчас, они будут отличаться от способов, которые, вот как ты говоришь, были 100-200 лет назад, просто из-за того, что разные люди.
Мгм. Ага. Ясно. Ясно. То есть ты ты ты ты не сторонник мнения, как бы, э, антропологов, которые говорят, что наш мозг, он лучше всего приспособлен для того, чтобы бить мамонта. А всё остальное, чем мы занимаемся, это такие девиации.
Э. Я так не думаю. Просто потому, что <chuckles> мне кажется, что человек, всё-таки, не зря стоит на вершине пищевой цепи сейчас. Несмотря на то, что по размеру мы не
Но он же встал, как бы, в в обстоятельствах, где ему надо было бить мамонта. И то есть, это, и он долго к этому шел. Миллионы лет он, значит, э, готовился к тому, чтобы стать самым лучшим победителем мамонтов. Вот.
Да, да. Да, но к этому же было была предрасположенность.
И получается